О. <chuckles>
Да, можно попросить, конечно, их убрать, но я, как бы, редко это делаю, пускай делают, ладно. Вот, и вдруг ещё что-то сыпет, какую-то вот я не очень понимаю, что это. В общем, посыпка какая-то странная. Она похожа на какие-то, м, знаешь, кусочки маленьких печенек или что-то такое. То есть прям максимально, знаешь, вот вот новогоднее, какое-то вот э, новогодний напиток.
Ну, зачем вам, конечно. Естественно, знать. Мгм. Мгм. Класс. А какой объём ты берёшь обычно?
Ой, я ваще гигантский беру, э. Я просто живу в
А, как он называется, "Вэнди"? Да, по-моему, я уже да.
Венти, да, венти, э, и. Я просто живу в Корее, и, э, здесь, э, все вокруг кофеманы, и тут очень много кофешопов, и они очень большими объёмами кофе пьют. И поэтому для меня нормально регулярно пить гранды. Это, м, чё-то я щас скажу, по-моему, 500 миллилитров, а венти, он по почти 800, там 700 с чем-то, в общем. <laughs>
Ага. Мгм. Ничего себе. Мгм. М. Ого! Да. А, да, ты знаешь, это правда, да, удивительно. И так интересно, как от страны к стране, да, вот эта разная культура потребления кофе меняется, потому что, ну, вот в европейских странах тебе было бы очень сложно, потому что здесь, э, в некоторых странах зачастую вообще нет такого формата. То есть такого объёма стандартная чашка кофе- это даже не там, м не не 300 миллилитров, да, это может быть, это д 150. Это вот представь себе маленькую кофейную брендированную чашечку, да, вот такую, которую снимают в рекламах, да. Это к это правда абсолютная. Ты встретишь это везде, да, во многих странах, особенно там, где принято, там, та же Италия, да. То есть очень всё будет небольшие объёмы. Большие объёмы, вот там 250-300,- это будут тока для кофе, который предполагается, да. Это, допустим, вот там латте макиато, да, который, в принципе, объёмный за счёт пены, но это будет там 250 миллилитров, а. Но невозможно вообще найти ничего 500 миллилитров. И уж точно, если ты скажешь: "Пожалуйста, мне сиропчик и тут посыпать",- а, это будет как будто бы немножко оскорбление <laughs> чувств австрийцев, итальянцев, да, и тому подобное. <chuckles>
двести пятьдесят, 200. А. <laughs> Мгм. Мгм мгм. Да. Оскорбления. Да, я так и знала, я так и знала, что ты это скажешь. Мгм, мгм, мгм. Ну, <exhales> просто видишь ещё такой момент, а, э, все, э, в общем, везде, где я покупаю кофе, и в целом большинство кофеен здесь- это франшизы. А там, ну, сама знаешь, какой кофе. То есть он, в принципе, нормальный, но они не у них нет фокуса на том, чтобы, знаешь, сделать какой-нибудь максимально вкусный, шикарный эспрессо и на нём приготовить кофе. Там на массовость же рассчитано. Они просто делают базовый какой-то- и всё. Вот, ну, мне как бы нравится. Я, м м м, не то чтобы я не привередливая, я довольно привередливая, на самом деле, <chuckles> к именно к эспрессо и к зёрнам. Но, э, вот есть просто франшиза, где мне заходит, скажем так, вкус, поэтому я там, в основном, и беру. То есть есть у меня любимые места.
М. Мгм. Ну да, да, мгм, а, конечно. Мгм. Да, как Ну и супер. Да. Мгм. Мгм. С.